Sì sì, ma, mhmm, <smacks lips> io io
Ho delle amiche che devono comprare delle borse da miliardi, certo si sentono private delle gioie quotidia
<chuckles> Eh, vabbè vabbè, ehm, capisco lì, vabbè io alla fine, mhmm, sai com'è n non giudico neanche ognuno ha quello che sì sì sì, <sucks teeth> però capisco, <smacks lips> perché ognuno ognu come dire, ti faccio un esempio, io non io non rinuncerei mai ai mirtilli a colazione anche se costano tantissimo. <chuckles>
No no, certo. Eh, io faccio così con i lamponi.
Ah, vedi, no io mirtilli proprio devo sempre averceli. E però tutti mi dicono: "Costano tantissimo, costano un sacco, costano" e vabbè non impor p mangio que <laughs> una banana, biscotti integrali, caffè, quello mi va benissimo. <chuckles>
<chuckles> Io i lamponi. Vedi. Certo, hai la tua ma, ehm, neach'io giudico, però dico che, diciamo queste cose qua, sono cose veramente piccoline, ma ci sono persone che lavorano
Sì. Sì. Mh-mh.
e fanno la fame durante durante il mese per poi permettersi di prendersi una borsa. Io quella cosa lì non riesco a comprenderla, cioè li voglio bene,
Eh. No, lo so lo so. Sì no quello, ehm, esatto. No guarda lì ecco vedi lì preferirei mangiare bene io, okay? Mhmm, e e chi s la borsa chi se ne frega senti, me la regalerà qualcuno. Me la regalerà qualcuno.
Si. Sì infatti, è quello che penso anch'io, è quello che penso anch'io, uguale pro
Però io devo mangiare bene, avere il cervello e il corpo che funzionano a dovere okay. Chi se ne frega poi del resto. Mhmm, quindi, mhmm, su qu su questo diciamo mi mi mi ritrovo con te ecco. Mhmm, ma, mhmm
Esa Sì poi vabbè, poi la motivazione a risparmiare non deve essere una malattia, cioè quello che si può e basta, cioè non è che poi uno si deve privare.
No no no. Sì no anche perché poi se diventi troppo s fissato poi secondo me rischi anche di risparmiare su cose su cui non dovresti risparmiare come medicine, cioè mhmm comprarti qualche co mhmm, cioè, mhmm, ci sono cose basilari che non non dovresti proprio dovresti comunque mettere al centro. Beni essenziali, sì.
Cer Si, si si. Sì, ma poi gli eccessi in generale non van bene, quindi
No, infatti, fatti, infatti.
Un sano controllo, io dico sempre un sano controllo, cioè non buttarli via ma neanche privarsene. A metà.
Concordo, sì, sì, sì, esatto. Oh, poi ogni tanto a me p sai quei volantini che danno, quei depliant, dove fanno le offerte del mese? Ogni tanto a me piace, ma ma non è ma più che altro perché a me, mhmm, se se riesco a fare un affare son contenta, perché non mi piace neanche farmi fregare. <chuckles> Quindi.
Sì. Ma certo, ma certo. Io mi ricordo che in Italia, ho vicino a casa, sai quelle catene di negozi tipo Tigotà, presente? Eh, ogni tanto vedo, portano le offerte, c'è tipo tutto a 99 vado, faccio scorta di spugne, detersivo per i piatti, sai tutte quelle cose lì no?
Mh-mh. Sì sì sì, esatto. <chuckles> Si. Esatto. Sì sì sì. Esatto, esatto. Quindi vabbè dai, una via di mezzo diciamo è la cosa migliore in in conclusione.
E via, vedo tutto lì. sì. Ma, sì.

Ah, okay carino come sistema. Okay.
Ti da molta anche. Sì, poi vende i gelati, fa un sacco di cose lei col latte di capra, perché molti sono allergici al latte quindi quello non dà allergia. E quindi c'è un sacco di gente che ci va e e pensavo allo stesso sistema, pensavo in Italia. Ho detto il primo giorno ti sparisce la baracchina, il secondo il frigo, <chuckles> il ter quello che c'è den
Ah. Mh-mh. Ah, okay. Sì. Ah-ah. <chuckles> Sì, sì. Eh ma immagino che avrà molta clientela, vero?
Perché pensa Sì, ma pensa a questa cosa in mezzo al nulla con una cassettina di quelle di di ferro per metterci i soldi dentro e non nessuno è lì che guarda, nessuno prende niente.
Ah-ah. Certo, certo. Eh imma pensa te, pensa te. <chuckles> Perché tutti si fidano alla fine, quindi.
Eh. Eh, no, mh. Come in Germania dove vendono i fiori, hai presente? Non so se hai mai visto questi campi che ci sono, pieni di fiori, che c'è la cassettina, quando entri poi ci sono le forbici che tu ti tagli i fiori che ti piacciono e te li porti a casa. Cioè, immaginati una situazione così io la immaginavo a Bologna.
Ah, ho sentit sì, sì, sì. Mh-mh. Mh-mh. Eh sì, <chuckles> te l'immagini? <chuckles> Te l'immagi <chuckles> Eh lì forse non sarebbe tanto, mhmm, realizzabile allo stesso modo. Sì, sì, però, mhmm
Spariscono fiori, forbici, tut sì. No, no. Altre abitudini.
Mh-mh, allora, allora. Ah, ecco, quando vado al supermercato, ehm, io non sono di quelle fissate che deve per forza, mhmm, accumulare coupon, coupon, però magari le offerte ci guardo, tu?
Eh sì, sì, sì, anch'io.

Ciao.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Allora, ti faccio una domanda. Hai dei metodi, uhm, che utilizzi per risparmiare, senza rinunciare a a le piccole gioie quotidiane?
Mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì, sì.
C'è qualche strategia? Tipo, io ne ho 1 su tutte: non vado da Starbucks <chuckles> che è qui, vicino a cas c'è una bellissima caffetteria, no, piccolina, fatta in u
Mh-mh. Ah. <laughs> Questo è ottimo esempio. Sì. Molto trendy anche, molto trendy devo dir la verità. A volte più più per il fe più per l la cosa in sé che per l'esperienza in sé, che per il caffè, che è un po', mhmm
Ah, guarda, fanno un un caffè che a me piace molto, anche da Starbucks, però ecco lì questa piccola caffetteria gestita da, mhmm, dal to d'arte del mio paese. Quindi dentro ci sono un sacco di quadri, di cose che son tutte in vendita. Ehm, ed è dentro una casa di legno, sai quelle case classiche americane col portico davanti, le sedie a dondolo, così no. E mi piace molto quel posticino, quindi, ehm, caffè costa la metà il caffè costa la metà. È gestito da questi ragazzi che sono bravissimi.
Mh-mh, mh. Mh-mh. Ah. Ah. Ah-ah. Sì, sì. Rustiche, sì, sì, sì. Ah-ah. Bello! Quindi un po' un caffè un po' vecchio stile. Ah-ah.

Che buono! Che buon
È buonissimo. Solo che è proprio è è molto semplice perché non ha zuccheri, a parte, va beh, ovviamente d la schiuma di cioccolato bianco ce li avrà gli zuccheri, però è veramente buono. Ehm, solo che solo che va va tipo a $8, <chuckles> cioè. <chuckles>
Cioccolato, sì, sì. Certo. Eh. Eh. <chuckles> Sì, no, ehm, d diventa un po' dispendioso, diventa un po' dispendioso. Mh. Mh-mh. Sì.
Eh, sì. Sì, allora vado nell'altro nell'altra caffetteria, che praticamente con $8 ti danno 2 caffè. <chuckles> capi
Sì, sì, s eh, mhmm, ehm, ci sta, ci sta
Grandi, anche. Eh.
ci sta. Ah! Adesso sai che mi è venuto in mente? Non so se anche in America c'è, ma in Europa qua sta spopolando. Quell'app che si chiama To Good To Go, non so se ce l'hai presente.
Sì. Ah! Sì, sì, c'è anche qui, ma solo nelle grandi città. Sì, sì.
Ah! C'è anche negli States. Ah, ottimo, ottimo. Allora, io lì io lì però seleziono. Nel senso, che a volte non ne vale la pena perché è roba magari che, mhmm, veramente, mhmm, non cioè, la salvi, ma poi non ne vale la pena. Mhmm, io poi seleziono quelli che hanno, non so, uhm, le recensioni da 4.6 in più
Solo nelle grandi città. Mh. Cer Okay.
e spesso ehm, e soprattutto se i posti sono carini, perché ormai tutti, mo mhmm, tanti tipi di ristoranti, pizzerie, anche ristoranti vegetariani, vegani, caffetterie, pasticcerie, mhmm, a u anche supermercati usano questo me questo questa piattaforma. Sì, sì, sì, un po' tutti. E a volte, mhmm, io mi so' ri mi ricordo che una volta mi ha s mhmm, in un posto a Roma mi hanno salvato tutto il weekend avevo cioè, ehm, pasta fredda con frutti di mare, un sacco di pizzette buonissime, uhm, d una una lasagna, cioè, avevo roba da mangiare per tutto il weekend, non scherzo. Ma roba buona eh! Roba davvero buona. Sì, sì, sì. E con quattro euro ho pagato tutto, quattro euro.
S sì. Ah! Dai. Non sapevo. Ma pensa te. E carino. Qui c'è qui, ecco, c'è un'altra un'altra cosa che noi facciamo spesso, ehm, il sabato, tipo oggi, c'è il mercato dei contadini.
Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Ah-ah.